Ừm, thực ra thì mình cũng may mắn là hồi xưa đúc có một lần mình đi, ơ mình nhớ hông hông nhớ rõ là Lào Cai hay là Hà Giang, mình hổng nhớ nữa, mà đại khái là mình cũng có thấy các cụ mà nhuộm răng đen á, thì, ờ, các cụ vẫn cố gắng là thường xuyên duy trì thói quen đó. Nhưng mà thật ra các cụ cũng bảo với mình là do là, kiểu, những cái đứa con nít nó thấy nó sợ đó, cho nên là cũng có một vài cụ cảm thấy là thôi đi, có thể là từ bỏ cái thói quen đó, thì như vậy thì cũng hơi tiếc tiếc.
Ừm, đúng, bởi vì mình cảm giác là phong tục, ờ, ngày xưa các cụ với mình bây giờ, ờ, ờ, ờ, thế giới, một cái, ơm, <tsk> cuộc sống hiện đại bây giờ thì tất nhiên nó sẽ có những cái điểm khác nhau. Và mình nghĩ là cái việc mà thích thích ứng, thích nghi với cái, ờm, cái, a những cái phong tục bây giờ hoặc là những cái thời với thời đại mới bây giờ thì nó cũng là điều nó ecũng là điều dễ hiểu, nhưng mà tất nhiên là một phần như vậy thôi, nhưng mà mình vẫn phải giữ được cho mình cái bản chất văn hóa dân tộc, đấy là mình mình nghĩ như vậy, hưm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm, thì thực ra là mình cũng có lúc mình cũng suy nghĩ á, là đại đại khái là những phong tục đó nếu như mà ai cũng, gọi là, thích nghi với thời đại mới mà bỏ phong tục đó thì mình nghĩ chắc là khoảng chừng 10 năm hay 20 năm gì đó là cái phong tục đó nó sẽ biến mất hoàn toàn, thì coi như là tụi mình đã mất đi một cái truyền thống rồi. Ờ, cho nên mình đôi lúc mình suy nghĩ nha, nếu như cái phong tục nhuộm răng đó đó, nhuộm như vậy nó không có làm hại gì răng răng, mà thậm chí nó làm tốt cho răng, thì mình nghĩ là những người lớn vẫn nên duy trì để mà, giống như kiểu là, ờ, giữ lại một cái nét đẹp cho con cháu sau này có thể nhìn ngắm ngắm á.

Ừ, mình cũng cảm thấy như thế, bởi vì, ờ, bởi vì bó chân, mình, à nói chung là xem xem ảnh, trên, a, những cái bức ảnh hoặc là chem trên, a, ti vi, mình đã mình cảm giác được là nó s rất là một cái thủ tục rất là đau đớn. Và mặc dù mình, ờ, mình không thể nào mà có thể mình không tưởng tượng ra được những cái nỗi đau đấy, nhưng mà nhìn những người mà làm như vậy ấy, thì mình mình nghĩ là sâu xa trong con người ta thì người ta sẽ người ta đã bị áp buộc, g gò bó một cái, ờm, một cái pho thủ tục nào đấy, một cái phong tục, ờ, một ờ, bị, à, áp đặt ở trong cái tâm trí người ta là "Ôi, mình phải đẹp, mình phải bó chân mình, mình cảm giác mình được đẹp hơn." Thế nên là ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, một cái ờm, nói chung là có một cái, ơ, giống như kiểu là, tạo cho người ta một cái việc là phải theo đúng cái chuẩn mực hồi xưa, và mặc dù nó có thể gây ra những cái nỗi đau, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi, nó phải gây ra những cái nỗi đau, và nó cũng mình nghĩ là cái, a, cái sự đau đớn này, nó hồi y hồi trước người hồi xưa người ta quan niệm là những cái sự đau đớn này nó sẽ giúp cho người phụ nữ trưởng thành hơn. Giống giống như là, chuẩn cho họ những cái cha bước, ư, trước khi là sinh ví dụ như là sinh con, họ sẽ cảm thấy rất là đau đớn và những cái x tự bó chân này nó cũng chỉ là mới bắt đầu là chuẩn bị cho họ về những cái sự đau đớn về lâu về dài sau này. Và, ừm, mình nghĩ là đôi chân nhỏ, người ta c có một cái biểu tượng là sẽ, ờ, sẽ giúp thọ hoàn thành những cái, ngơ, ờ, gọi là gì nhỉ? Những những cái điều những cái định kiến mà xã hội đặt ra về cho người phụ nữ là ừm.
Ừm. Ừm, vừa hợp lý, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ồ. Ồ, thế ha? Thì có bao giờ mà bạn thử tham gia, hoặc là áp dụng những cái phong tục trong đời sống của mình chưa?
Ờ. Mình thì mình mình chưa, nếu mà nói về <chuckles> nếu mà nói về phong tục ở Việt Nam hay Trung Quốc, thì mình mình chưa bao giờ thử áp dụng vào đời sống của mình. Nhưng mà, ờ, như mình vừa chia sẻ, văn hóa tip, ờ, trong phục vụ, thì thì mình, à, mình có. Và mình thật sự là mình rất vui khi mình làm c đấy, bởi vì mình nghĩ là, ờ, người mà phục vụ mình người ta cũng sẽ rất là vui vẻ khi mà người ta nhận tip ừm, người ta sẽ, kiểu, làm làm việc, ừm, năng suất hơn và
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, một cái động lực cho họ để mà họ có một cái thái độ niềm nở và chuyên nghiệp hơn, đúng không?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ
Ừm, ồ, thì thực ra thì cái việc mà thử phong tục á, thì mình cũng đã từng thử một cái, nhưng mà nó hơi bị nó có một trải nghiệm hơi kinh khủng với mình, đó là cái việc mình thử ăn trầu á. Bạn biết ngày xưa các cụ bà hay, kiểu, ăn trầu á, nhớ hông?